बिल्कुल, आपने सही बोला। मतलब आपके अनुसार अपने बच्चों का मतलब ध्यान के बारे में अ, लाइक जैसे वो लोग ऑनलाइन क्लासेज़ लेते हैं तब उसका ध्यान कैसे आप अ
हाँ, हाँ। वही उसी का ध्यान नहीं हटने के लिए हमें हमेशा उनको मॉनिटर करना पड़ता है बाजू बैठकर के, क्या वो वाक़ई पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई और चीज़ में लग गए, ये हमको देखना पड़ता है।
जारी रखते? बिल्कुल, बिल्कुल। और ये मुश्किल भी रहता है क्योंकि ऐसे मतलब मैं अपनी बहन के बारे में भी बात करूँ वो ज़्यादातर अभी अपने 12वीं कक्षा में, ऐसे उसका एक प्रॉब्लम यही रहा है कि वो सब कुछ यूट्यूब से सीखना चालू किया। तो इससे क्या होता है उसका डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ गया और उसको एक 1 घंटे के लिए भी ऐसे बैठ के लिख के पढ़ने का ये हैबिट नहीं बना और एग्ज़ाम के वक़्त जब आ गया तो वो बहुत मुश्किल मतलब ये सब अच्छा है कि मतलब देख के, सुन के सीख सकता है, पर जैसे है उसको लिख के पढ़ना, क्लासरूम में जैसे पढ़ना-लिखना, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे भी हम एग्ज़ाम्स का अ, जो भी अ, मतलब अ, उस उस उसी उसी चीज़ का हम लोग तुलना करता है।
उन पर नज़र रखना पड़ बिल्कुल। हाँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी, जी, जी। हाँ। हाँ, वो जो अनुभव हमें क्लासरूम का जो मिलता है, वो तो सिर्फ क्लासरूम में ही मिलता है चाहे अ, ए, राइटिंग के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं तो वो अ, कुछ लिखना नहीं पसंद करते। अगर वो उनको रिवाइज़ भी करना है तो वो फिर से हम वही और एक बार देख लेंगे हाँ, तो राइटिंग के लिए राइटिंग स्किल्स तो हमको क्लासरूम में ही ज़्यादा मिलती है, सीखने को।
बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, ज़रूर। फिर से वही देख लेता है। बिल्कुल, बिल्कुल। पर ये ये ये यही है कि मतलब दृष्टिकोण भी मतलब जैसे सोच है वो भी बदल गया है अभी कि हाँ, यही बात है कि मतलब जो भी है वापस देख लेंगे। पर पहले ऐसा नहीं था क्लासरूम में बैठ के उसका जो अटेंशन के लिए हम लोग लिखते थे, जो पॉइंट्स और इसलिए उससे याद आते थे। पर अभी यहाँ पे सब कुछ आसान हो गया है और इसकी वजह से लोगों का अ अ, ये अ, उस लोगों का ध्यान भी कम हो गया है।
हुँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी। जी, जी। जी, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, और अगर उनको कोई चीज़ सीखना हो और उन्हें जल्दी देखना हो तो वो उसको डबल स्पीड पर देखेंगे और तेज़ी से देख लेंगे अ, उम्म, तो मैं उनके लिए ये सुझाव देती हूँ कि जितना तेज़ी से तुम देखोगे, उतना तेज़ी से तुम भूल जाओगे। अ, जी।
हाँ, हाँ। भूल भी जाएँगे बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो सही बोला आपने मतलब कभी-कभी हाँ, मतलब अ, जैसे कि मैं जब अपने अ, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जल्दी देखने के लिए कोशिश करता था ताकि ज़्यादातर हम लोग क्वेश्चन्स कर पाएँगे टाइम उसके लिए ज़्यादा ड़ अ, ले ले देने के लिए, तो इसमें वो जैसे ऑनलाइन सक्सेस है जब ऐसे डबल स्पीड में देख के जब देखता है तो वो ज़्यादातर अम, हेल्पफुल रहते थे। पर अ, ऐसे नॉर्मल पढ़ाई के लिए जब करना है और जो हमारे स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए वगैरह, ये थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि एंट्रेंस के माध्यम में हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन्स सॉल्व करने का कोशिश करना तब कॉन्सेप्ट ज़्यादातर जल्दी करने के लिए दिक्कत नहीं होता।
जी, जी, जी। बिल्कुल। उहुँ।